فيعني كان المسلسل الفيلم مش
هو يعني هو فعلًا الفيلم ده الفيلم ده الفيلم ده وقتها كان بيخدم نفس الفكرة أو نفس التوجُّه اللي هو عايز يطلّع شخص بعينه أو أو على الأقل بيخدم الفكرة اللي موجودة في وقتها. زي ما أنت قُلت س وقتها، الفترة دي كان الفترة اللي بيقول فيها إن أي حد مربّي دقنه أو عامل نفسه الشيخ، هو إرهابي. فخلاص عملوا الفيلم عن من هذا الاتجاه علشان يوجّهوا الناس للحتّة دي.
آه، بالضبط كده. فهو كان تأثير بقى على رأي الناس أو كده، وكان يعني مبيّن أوي إن هو موجه للفكرة دي. فطبعًا المسلسلات والأفلام بتشارك في الكلام ده بشكل كويّس ويعني وبيبان أوي إن المؤلِّف أو المُخرِج إزاي عايز يطلَّع الصورة وإزاي عايز يأثّر على الناس. يعني عايز أقول لك حاجة
<clears throat> إمم. عندك حق، إزاي يعرف يأثّر على الناس ك أيوه بالضبط، كمّل، لإن أنا كنت هاسألك هو إزاي فعلًا بيقدر يأثّر على الناس وإزاي يوصّل لهم ال بالإخراج وبالموسيقى وبالحاجات الجامدة دي، الفكرة اللي هو عايز يوصل لها؟
آه. يا آه، هاقول لك. يعني في فيلم زي صرخة نملة، ده كان فيلم بقى مشهور أوي كان طالع فيه بقى مشاكل كتير جدًا وبتاع وكده، ده طبعًا أثّر على الناس تأثير رهيب. اللي هو ج الناس بقت تاخُد كل حاجة في الفيلم ده وفعلًا يلاقوها اتطبّقت في أرض الواقع.
آه. هو هو هو فعلًا الفيلم ده أ الفيلم ده كان فيه ناس كتير جدًا بتشكّر فيه زي ما سمعت يعني وكان في إفّيهات أساسًا اتقالت في الفيلم ده، يمكن تكون فاكر حاجة منّهم لو تقولها لي طبعًا، لإن الفيلم ده بيقولوا عليه كان جامد جدًا.
يوه كتير. آه. يعني لأ، ده ده في حاجات كتير جدًا. يعني في يعني إسرائيل منوّرة بغازنا ومصر منوّرة بأهلها، <laughs> فاهم؟ آه. يعني في حاجات كتيرة. و واللي فيه بلِّني شكرًا، اللي هو لمّا كانوا راحوا يشحنوا كارت المَيّة باين ومش عارف إيه، عايز نستحمى مش عارف ب ب ب بشحنة سَلَف وبتاع وحاجات زي كده. وكانوا بيتّريقوا على فكرة كارت المَيّة والكروت اللي هي بتاعة الشحن المُسبَق.
<clears throat> <giggles> أيوه صح، وكان أيوه، أيوه. <laughs> <chuckles> أيوه، أيوه. ك اللي هي دلوقتي ب اللي هي دلوقتي بقت موجودة أساسًا فعلًا. يعني هم كانوا بيتّريقوا على فكرتها، ما اتعملتش فعلًا. <chuckles> أيوه، أيوه.
آه. وهي ما كانتش موجودة ساعتها، ما كانتش موجودة خالص، آه. وكانوا وهي دلوقتي بقت موجودة، فده على فكرة شكِّل برضه رأي إن هو خلاص بعد ما بقت الحاجة موجودة، بقت الناس تقول إيه ده؟ ده الكلام اللي كان بيحصل في الفيلم صح.
آه فاهمك. طيب، أنا بس أ عندي سؤال برضه بيخطر في بالي، إزاي آآ، بتقرا دور المسلسلات الرمضانية؟ يعني برضه في مسلسلات بتنزل في رمضان وفي مسلسلات بتنزل على منصّات بيكون مصروف عليها ملايين، إشمعنى مسلسلات رمضان اللي بتنجح؟ أنا باستغرب أوي، برغم إن في مسلسل يكون نازل مثلًا على نتفليكس مصري أو شاهد أو أيًا كان المنّصة اللي بيبقى نازل عليها وما ينجحش نفس النجاح اللي بب مسلسلات رمضان.
إمم. آه.